อ๋อค่ะ คือตอนนั้นค่ะ เอ่อ ขอเล่าย้อนไปก่อนละกันนะคะ ปกติอะค่ะ คือ คือเราอะค่ะ แต่งงานแล้วนะคะ เราก็แบบว่า เอ่อ อยู่กับสามี 2 คนน่ะค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีลูกอะนะคะ ทีนี้อะค่ะก็อยู่กันที่กรุงเทพอะนะคะ แต่ว่าพอดีเราอะได้งานใหม่ค่ะ ที่จังหวัดระยองอะค่ะ อือฮึ ก็ คึอ
ค่ะ อ๋อ อือฮึ อย่า อ๋อ ทีนี้กรุงเทพกับระยองเนี่ยมันห่างกันหลายกิโลไหมคะ?
น่าจะประมาณร้อยกว่ากิโลถึง 200 กิโลอะค่ะ จากที่ ที่เราพักนะ ถึง ถึงที่ ที่บ้านเราที่กรุงเทพอะค่ะ ค่ะ
โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ใช้เวลาในการเดินทางนานไหมคะ? จาก จากกรุงเทพมาระยองเนี่ยค่ะ
อืม อ๋อ ก็ประมาณ 2 ชั่วโมงได้ค่ะ ขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ค่ะ ใช่ อือฮึ
โอ้ โอ้โฮ ค่ะ ก็ถือว่าแบบ ไม่ ไม่ได้ใกล้มาก แต่ก็ไม่ได้ไกลมากเหมือนกัน แต่การที่แบบเราแยกมาอยู่คนเดียวเนี่ย คือยังไงแม้ว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลขนาดนั้น มันก็ยังรู้สึกแบบ โอ้ เรามาอยู่คนเดียวเนาะ อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว เออ หลังจากที่แบบเราถูกย้ายมาเนี่ยค่ะ ตอนนั้นน่ะเรามีความคิดไหมว่า โอ๊ย ไม่อยากไป เงี้ย อยาก อยากอยู่ใกล้ ๆ แฟน อย่างเงี้ย ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม อือฮึ ใช่ อือฮึ <chuckles> อ๋อ ไม่เลยค่ะ เพราะว่า <chuckles> อ๋อ ก็ แหม เราก็อยู่กันได้ ก แต่งงานกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะ อะไรเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งมันพอย้ายไปใช่ไหมคะ มันมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ มันก็เลยอยากจะไปอะค่ะ ใช่ อืม เพราะฉะนั้น
มีไหม อ้าว ไม่เลยเหรอ ทำไมล่ะ? <chuckles> อืม ค่ะ อ๋อ อย่างงี้นี่เอง ค่ะ มันก็มีแบบตัวเลือกที่ดีทางด้านเศรษฐกิจเนาะ ทำให้เราแบบ อะ ตัดสินใจไปก็ไป ไรเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ ใช่ เพราะถ้าหากว่าเราอะมัวแต่คิดว่า อยากอยู่กับ แฟน เราคงไม่ต้อง เราก็ต้องกินแกลบคง คงไม่มีอะไร <laughs>
<chuckles> อ๋อ เอ็น ดู เห็นภาพเลยนะคะ ว่า โอเค เราก็ต้องเลือกความก้าวหน้ามาก่อนนะ แต่ตอนนั้นน่ะ เราได้ทันคิดไหมคะว่า เออ ถ้าเราย้ายมาแล้วอะ เราต้องอยู่คนเดียวอะ มันจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างอะค่ะ?
เออ อืม ถูกต้องค่ะ อือฮึ

โอ๊ย แต่ 10 ปีไม่ถือว่าน้อยนะ เพราะว่า 1 วัน เอ่อ 1 ปีก็มีแบบ 365 วัน สามร้อยหกสิบหก วันเนี่ยก็ นะ หลายพันวันที่อยู่ด้วยกันน่ะ พอต้องออกมาแบบ อะ พอเรารู้สึกว่า ตั้งแต่วันนี้ไปนะ เราต้องห่างจากเขาแล้วนะ ความรู้สึกมันโหวงเหวงอะ มันต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะ
ใช่ อื้อฮือ ใช่ <laughs> ใช่ ๆ อืม อืม ใช่ โอ้โฮ แบบโหวงเหวงมากเลยค่ะ ตอนนั้นแบบ โอ้โฮ อะไรเนี่ยแบบเศร้ามากค่ะ
ค่ะ <chuckles> แล้วถ้า โอ้ แล้วหลังจากวันนั้นน่ะค่ะ คุณแบบรู้สึกเป็นยังไงคะ? อาการมันเป็นยังไง? หลังจากวันแรกผ่านไปเนี่ย อาการเราแบบเริ่มดีขึ้นบ้างไหมคะ?
อือฮึ อืม อ๋อ คือถ้าหากว่า เป็นที่ทำงานใช่ไหมคะ เราก็ไม่รู้สึกอะไรอะค่ะ เพราะว่าตอนนั้นมันต้องแบบว่าโฟกัสกับงาน เพราะว่าแบบว่ามัน มัน มันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้หน้างานในงานเหมือนกันว่า เอ่อ ใช่ ๆ เหมือนกับว่า เราต้องรู้ประวัติความเป็น เป็น ไมเป็นมาของที่พักด้วย อะไรอย่างเงี้ยว่า เออ มีลูกค้าแบบไหน ลูกค้าคนไหนแรง ลูกค้าคนไหนเป็นยังไง ลูกค้าคนไหน VIP หรือว่าต้องแบบ เอ่อ ธรรมเนียมของที่นั่นเป็นยังไง คือต้องเรียนรู้อะไรใหม่หมดแบบวัด ใช่ วัฒนธรรมของ ขององค์กรอะเนาะ <chuckles> ของที่ทำงานอะ ที่เธอต้องเรียนรู้ อา เพื่อที่จะ เราทำงานได้อย่างราบรื่น แล้วก็เข้าใจปัญหาค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ เรียนรู้ใหม่หมดอะเนาะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ รายละเอียดงานเยอะมาก ค่ะ จริง ๆ ค่ะ ใช่ ๆ เออ ท จริงค่ะ ทั้งตัวงานด้วย ทั้งเพื่อนร่วมงานด้วย วัฒนธรรมองค์กรด้วย ตรงเนี้ย คือ เราต้องไปเรียนรู้ใหม่หมด ทีนี้การที่เราต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องแบบปรับใหม่หมดเลยเนี่ย มันมีส่วนไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ะ ความโดดเดี่ยวที่เรารู้สึกว่า โอ๊ย ตอนนี้ฉันกำลังอยู่คนเดียวนะ มัน มันเศร้า มันเหงา มันโหวงเหวงเนี่ย มันทำให้มันลดลงบ้าง อย่างงี้เข้าใจถูกไหมคะ?
อืม ใช่ อืม ถูก อืม ค่ะ อืม อืม